Ờ, bạn ơi, thực ra là ở công ty mình á, gần đây thì, à, tụi mình có nhận thêm một cái dự án mới á. Và, à, cái khối lượng công việc rất là nhiều và nhiều khi mình cảm giác là quá tải công việc, à, ngày nào nó cũng cuốn theo nó cập rập nó liên tục á, thậm chí, a, m về nhà mình vẫn phải làm việc đó bạn. Và đôi khi là cái sự cân bằng giữa công việc với lại sự nghỉ ngơi của mình á nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, và mình đang cảm thấy rất là mệt mỏi và đôi lúc là bị stress rất là nặng. Thì à
Vậy á hả? Chà. Ừm. Mình rất là hiểu.
Ờ, qua là bạn bạn lời khuyên nào để cho mình có những cái giải pháp tốt để mình thể, ờ, ờ, thoát qua qua khỏi được cái tình cảnh như này? Giống kiểu là, căng thẳng và mệt mỏi, rất là mệt mỏi bạn ạ.
Ừm. Ừm, mình rất là tiếc khi mà bạn cảm thấy rất là mệt mỏi về tinh thần nè, và đặc biệt á là có khá là nhiều áp lực. Chắc hẳn á là bạn cũng đang băn khoăn, à, không biết á làm sao để giải quyết cái việc này, đúng hông? Vậy thì cái tình trạng này nó kéo dài bao lâu rồi hả bạn?
Ừm. Ờ, đúng rồi bạn. Ừm, thì thực ra là nó cũng, ờ, mới gần đây thôi bạn, tại vì cái thời gian trước thì công việc của mình nó cũng khá là bình bình, tức là mình làm dân văn phòng, mình làm về những cái dự án kỹ thuật ấy thì bình thường thì mình làm từ thứ Hai đến thứ Sáu, thì, à, Chủ nhật, thứ Bảy mình được nghỉ. Và thời gian làm việc thì từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, và cái thời gian mình vẫn, ơ, cân bằng việc là nghỉ ngơi rồi thì, à, dành thời thời gian gia đình này kia đầy đủ. Nhưng mà đâu đó khoảng cách đây hơn 1 tháng á thì, ờ, như mình nói là tụi mình nhận một cái dự án mới và những cái vấn đề liên quan đến dự án ấy công việc nó quá nhiều, và những cái phát sinh từ dự án nó làm cho tụi mình rất là, ờ, phải quay cuồng vào công việc rất là nhiều á. Và đôi khi những cái tin nh tin nhắn rồi những cái cuộc gọi ở trên những cái nhóm công việc nhiều khi nó làm phiền mình, và mình làm mình làm làm mình cho mình mất tập trung vào những công việc chính ấy. Giống như, kiểu là, nhiều khi mình đang ngồi văn phòng mà có những cuộc gọi hoặc có những cái tin nhắn trên những cái nhóm công việc á, mình phải, à, xử lý sự cố ngay. Và đôi khi là cái công việc giống kiểu, chồng chéo lên nhau và dẫn đến mình là không thể làm việc sâu được một cái công việc nào cố định.
Ừm. Mình biết rồi. Ô kê nè. À. Ừm, ờ ha. Ừm. Ch à. Ừm. Mình rất là hiểu cái cảm giác của bạn khi mà nhận dự án mới nè, cũng có khá là nhiều thử thách nhưng mà bạn cũng có tinh thần trách nhiệm nữa. Cho nên á là bạn đang tìm cách để á làm sao, ơ, cải thiện cái tình hình này và giúp cho công việc của bạn được trôi chảy hơn, đúng hông nè? Vậy thì á, bây giờ á, à, suốt 1 tháng vừa rồi á, bạn nhận dự án mới như vậy thì mới gặp cái tình trạng, gọi là, mệt mỏi tinh thần này thôi, đúng hông? Còn trước 1 tháng á, trước đó là mọi thứ vẫn bình thường phải hông?
Ừm, đúng rồi bạn ơi. Ừm, đúng rồi đó. Đúng rồi bạn. Tức là trước đây thì nó là nó rất là, ờ, gọi là, ổn định ấy, và bình thường á. Cái cái sự cân bằng giữa cái việc nghỉ ngơi và công việc thì nó khá là thoải mái.
Ừm. Ừm, ổn định. Ờ, nếu như vậy thì những người trong team, trong đội nhóm của bạn á, có gặp cái tình trạng mệt mỏi giống như bạn trong 1 tháng gần đây hông?
À, thì thực ra là nói chung là cái tần suất công việc nó tăng ấy bạn, và thực ra là ai cũng phải làm việc nhiều hơn á. Nhưng mà mình cứ, ờ, cảm giác là, kiểu là, mình hình như là mình cũng mệt hơn người ta hay sao ấy? Ý là cảm giác là, ờ, lúc lúc nào mình cũng, ờ, bị giống kiểu cuốn vào công việc, và, ờ, đôi khi là nhiều khi mà có thể là, ờ, cảm giác là bị stress nặng, nhiều khi mình cáu gắt với lại, ờ, một số các đồng chí đồng nghiệp nữa. Và đôi khi là mình cũng phải, ờ, hôm nay mình, ờ, quay ra mình xin lỗi người ta, có thể là hôm nay mình hơi mệt và cảm thấy hơi cáu gắt ấy. Có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến cái mối quan hệ, ờ, đồng nghiệp nữa ấy, cho nên là mình cũng đang khá là phân vân và lo lắng nh về cái việc như vậy đó bạn.
Ừm. Đúng rồi. Mệt hơn người ta hả? Ừm. Ừm, bị stress nặng. Chà! Ừm. Cáu gắt ảnh hưởng đến tâm trạng ha? Và bạn cũng đang lo lắng sợ ảnh hưởng tới những người xung quanh nè. Coi vậy á mà bạn, à, vẫn có nhận thức về, à, cái tinh thần của bạn nè, bạn, à, tìm ra được cái vấn đề rồi nè, và bạn cũng có tinh thần trách nhiệm muốn khắc phục cái điểm này, và bạn cũng quan tâm tới những người xung quanh nữa. Đó là những cái suy nghĩ rất là tích cực, bạn đừng có quá lo nha. Vậy thì á, hông biết bạn có thử xem lại cái, a, thói quen ăn uống nè, tức là bạn ăn có đủ bữa hông? Ngủ có đủ giấc không? Nghỉ ngơi, vận động, tập thể thao như thế nào?
Ừm. Ừm. Ừm, cảm ơn bạn. Ừm. Ôi, thì, ờ, nh từ cái hồi mà tụi mình, ờ, khoảng, à, hơn 1 tháng nay á, thì cái cuộc sống của mình nó nó, giống kiểu, nó bị thay đổi hoàn toàn luôn bạn. Trước đây thì mình vẫn có thời ờ, tức là trước đây mình vẫn có thời gian nghỉ ngơi, để ví dụ buổi chiều á, mình có thể là mình về về làm đúng giờ, mình đi đá banh, đá bóng với bạn bè, xong rồi tối thì có thể là vẫn ở nhà, ờ, dạy con học và để ăn cơm với gia đình. Nhưng mà thời gian gần đây thời gian gần đây thì, à, cái tần suất công việc nó rất là nhiều á, và những cái vấn đề mà ăn uống ấy, thì mình cũng không có để ý nhiều lắm đó bạn. Nhiều khi, a, ừm, buổi sáng thì mình, ừ, cũng làm ổ bánh mì, hoặc là mua ổ bánh mì ngoài ngoài đường, xong mình vừa đi vừa ăn. Rồi thì nhiều khi mình sẽ tới công ty, mình ngồi ở văn phòng mình vừa ăn mình vừa đọc email đầu giờ á, lên kế hoạch đầu giờ á. Thì cái cái tần suất công việc nó nhiều, nó dẫn đến cái việc mà ăn uống của mình nó cũng bị ảnh hưởng, buổi trưa thì nhiều khi mình chỉ ăn mau mau, vội vội khoảng hai mươi ba mươi phút là lại bay vào làm việc rồi, cho nên là nó bị ảnh hưởng nhiều đó bạn.
Ừm. Thay đổi à? Ừm. Ừ, đó. Chà. Ừm. Ừm, tranh thủ ha? Ừm. Ok nè. Ừm. Mình rất là hiểu cái cảm giác của bạn, ờ, khi mà bạn nhận định ra được á là bạn phải làm việc một cách vội vã như vậy, rồi ăn uống một cách vội vã để tranh thủ làm việc đó, thì có bao giờ á bạn, à, thử cho mình 1 khoảng thời gian để nghỉ ngơi giữa giờ tại nơi làm việc để, ơ, đầu óc đỡ căng thẳng hơn hông?
Ừm. Ờ, thì thực ra là là hiện tại thì mình cũng, ơ, chưa nghĩ đến cái vấn đề đó, nhưng mà khi mà bạn nhắc nhở mình như vậy, thì mình cũng để cân nhắc vấn đề này như thế nào nhá. Tại vì, ờ, thường thì mình giống như mình nói là buổi trưa ấy, thì trước đây thì mình cũng có đâu đó khoảng 1 tiếng đến hơn 1 tiếng để mình nghỉ ngơi cơ. Tức là mình ăn cơm xong rồi có thể là mình, ờ, mình ngồi mình nghỉ ngơi, mình tám chuyện với bạn bè hoặc là mình lại ngả được lưng ra ghế mình ngủ khoảng 5-10 phút chợp mắt á, ở chỗ cái, ơ, cái cái cái cái nơi làm việc của mình ấy. Nhưng mà hiện tại thì nhiều khi những khoảng thời gian đó thì mình lại không sắp xếp được nữa bạn ạ. Và đôi khi nó lại lại lại làm cho tinh thần mình nó càng mệt mỏi hơn á, có thể là cái cách mình chưa đúng.
Ừm. Ừm, đúng rồi đó. Ừm. Ừm, OK nè. Ừ, tinh thần mệt mỏi.
Ừm.
Ừm, mình rất là hiểu cái cảm giác của bạn luôn đó, nhưng mà thôi hổng sao đâu, cái tình trạng mệt mỏi về tinh thần á thì ai cũng phải gặp, ờ, trong 1 cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời thôi mà bạn. Thì, à, hổng biết là trong cái giai đoạn hiện tại nè, thì bạn dành thời gian để làm việc á bao nhiêu tiếng 1 ngày?
Ừm. Ôi, thực thực ra là hiện tại thì cái thời gian của mình thì nó khá là linh hoạt ấy. Tại vì khi mà mình làm dự án ấy, thì nó sẽ không bị gò bó vào cái vào cái việc mà, à, quản lý theo thời gian bạn ạ. Tại vì á, tụi mình là chủ yếu là mình chạy theo cái KPI, chạy theo công việc thôi, chạy theo cái khối lượng công việc thôi. Ờ, còn cái việc mà mà công ty cái, ơ, quy định của công ty là d dân văn phòng là làm từ, à, 8:00-17:00, thì nói chung là cái lúc mà mình làm dự án thì cái chuyện đó nhiều khi hầu như mọi người không để ý tới nữa. Nhiều khi là, à, ờ, nhiều khi là cứ ờ, có thể là mình, ờ, 5:00 là, ờ, tới giờ về, nhưng m nhiều khi mọi người cũng vẫn vẫn cắm đầu làm việc như bình thường, không ai để ý đến cái việc mà, à, đã tới giờ về rồi đó. Cho nên là vào những khoảng làm như vậy á, đặc biệt là bây giờ cái thời gian của mình thì nó rất là, gọi là, nó không có được quản lý kỹ lưỡng, và mình cứ làm nhiều khi nó hơi bị overload á, nhiều khi nó hơi hơi bị quá tải đó bạn.
Ừm. Ừm. Ô kê. Ừm. Không để ý nữa ha? Ừm. Ừm. OK nè! Ờ, việc quá tải ha. Vậy thì mục tiêu, ơ, của bạn á, sắp tới là bây giờ á bạn muốn á, à, vẫn giữ nguyên cái cường độ làm việc như vậy, nhưng mà có cái cách nào đó để cho bạn, à, giảm bớt mệt mỏi để bạn làm việc sâu hơn, tốt hơn? Hay là bây giờ bạn đang muốn giảm cái cường độ làm việc lại để cân bằng cho cuộc sống gia đình và đời sống cá nhân đây?
Ừm, thì, à, cái mục tiêu của mình là mình, à, tức là cứ làm sao thì làm, thì để mà thứ nhất là mình cảm thấy là nó ờ, cái cái làm sao mà mình giải quyết công việc, à, một cách hiệu quả nhất có thể trước đã. Và cái thứ hai nữa là mình có đủ cái thời gian để mà mình nghỉ ngơi với lại mình cảm thấy là thoải mái, ờ, hơn một chút thôi, chứ mình cũng không mô mong muốn là có thể là thoải mái như cái thời mà chưa có làm dự án. Thì, ờ, ờ, có thể là có một khoảng thời gian để mà mình nghỉ ngơi để mình phục hồi lại cái, a, năng lượng, tìm lại cái n cái năng lượng của mình để mình làm những công việc tiếp theo nó được tốt hơn đó bạn. Ừm.
Ừm. Ô kê nè. Ừm, ô kê nè! Chính xác nè. Ừm, đúng rồi đó, cái việc mà nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân là quan trọng lắm. Tại vì làm á là là làm cả đời luôn, nên bây giờ bạn tranh thủ làm, à, 1 ngày, 2 ngày hay 1 tuần, 2 tuần á, nó không giải quyết được cái việc là bạn phải có sức bạn chạy đường dài nè. Nên là bây giờ á, ờm, ừm, một trong những cái cách để bạn có thể, gọi là, cân bằng cái cuộc sống của bạn và làm việc một cách, á, lành mạnh hơn, không có bị mệt mỏi nữa là bạn đặt một cái lịch, à, cụ thể ở trên điện thoại á. Là bây giờ bạn có thể làm quá giờ, người ta làm 8 tiếng, bạn có thể làm 9-10 tiếng gì đó. Nhưng mà đến một cái khung giờ nhất định mỗi ngày là phải ngưng lại để, à, bạn có thể, á, ví dụ như là ăn đúng bữa, đúng giờ nè, hoặc là đến cái giờ để đi tập thể dục là phải đứng dậy đi tập thể dục, hoặc đến giờ dành thời gian cho gia đình gì đó là bạn, ờ, sẽ làm theo cái lịch như vậy. Tức là cái nguyên tắc bản thân nó rất là quan trọng, để bạn không có bị cuốn vào công việc nữa, và như vậy á thì đầu óc sẽ rất là mệt mỏi nè, sẽ thiếu đi cái sự cân bằng nè. Cho nên bạn hãy cố gắng là, ừm, nâng cao cái kỷ luật bản thân xíu và đặt ra một cái lịch cụ thể và cố gắng bám sát nhất có thể nha.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ô, cũng hay đấy! Ừm. À, mình hiểu cái này rồi nha. Ừm. Ừm. Ừm. Mình hiểu, ừm, mình hiểu. Tức là khi mà, đúng là đúng là khi mà bạn nói như vậy, ờ, thì mình mình thấy là trước đây mình cũng có cái lịch làm việc ấy. Nhưng mà sau khi mình làm dự án dự án nữa thì đôi khi m cái cái, tức là mình cũng không có đưa cái lịch làm việc của dự án vào cái lịch kết hợp chung trước giờ của mình, nhiều khi nó làm bị, à, giống như kiểu bị quá tải. Và mình có, ờm bạn nói như vậy thì mình cũng thấy là mình cũng nên xem lại cái lịch làm việc của mình và có một cái sự kỷ luật nào đó để giống như kiểu là mình sẽ, ờ, ờ, đặt ra một cái lịch làm việc, ờ, chi tiết trong trong cái khoảng trong trong khoảng thời gian, ơ, A này thì làm việc A này cho nó xong đã và nghỉ ngơi 5 phút, 10 phút, ừ, thì làm việc B. Thì có một cái sự kỷ luật và có một cái lịch rõ ràng thì mình nghĩ là cái này mình cũng sẽ áp dụng được đấy. Mình sẽ ngồi lại mình coi lại cái lịch làm việc của mình x cụ thể như thế nào, xem là nó có cái gì đó nó bất hợp lý hay không bạn nhá. Rất là cảm ơn bạn nha. Ừm.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Đúng rồi đó. Chính xác đó bạn. Ừm. Ừm. Đúng rồi đó bạn. Ừm. Ừm, OK nè. Ừm, ngoài ra đó thì khi mà bạn có cái lịch làm việc rồi á, mà bạn quản lý nhiều dự án thì bạn có thể có một cái file để theo dõi dự án và chia theo từng sheet chẳng hạn. Ví dụ sheet thứ nhất là dự án số 1, sheet thứ 2 dự án số 2 và có những cái timeline cụ thể nè, cũng như là cái to do list. Ví dụ như là ngày bao nhiêu là phải hoàn thành xong việc gì. Đấy, thì khi mỗi ngày á, bạn bước vào công ty bạn có quá nhiều dự án để theo dõi thì vào đâu xem? Thì sẽ chỉ vào một cái file đó xem thôi. Và bạn xem thử s trên từng sheet xem thử là hôm nay là deadline của cái nào, dự án nào, từng công việc nào, thì như vậy á, cái việc theo dõi nó cũng đỡ hơn nè bạn. Và ngoài ra nữa đó thì thêm một cái á là, ừm, giờ giấc ngủ với tập thể thao cũng rất là quan trọng ha bạn. Tức là, ừm, mặc dù việc chưa có làm xong, hôm đó quá nhiều việc, nhưng mà nếu đến giờ ăn hoặc là đến giờ bạn đi tập thể thao, ờ, thì hãy cố gắng để công việc ở đấy. Tại vì bây giờ bạn có làm nữa đi nữa thì cũng đâu có xong đâu, ngày mai cũng vẫn có việc làm mà, đó, đúng hông nè? Ừm, nên là bạn rất có tinh thần trách nhiệm, nhưng mà hãy cố gắng dành thời gian để yêu thương bản thân mình một xíu thì bạn có sức hơn á. Có khi trong một cái khoảng thời gian ngắn hơn á mà bạn giải quyết công việc được nhanh hơn, hiệu quả hơn nữa và bạn còn hỗ trợ cho những đồng đội của bạn được tốt hơn nữa. Chứ mệt mỏi như vậy mà làm việc liên tục á, có khi á hả, vừa gây kiệt sức mà vừa thiếu hiệu quả nữa nè bạn.
Ừm. Ừm, mình hiểu. À! Hiểu. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu, ờ. Ừm. Chắc rồi. Ừm, ừm, đúng rồi, bạn nói cũng, à, có vẻ hợp lý đấy, tại vì mình cũng sẽ xem lại cái, a, kế hoạch làm việc của mình. Và đặc biệt là cái cách cái cách mà bạn, à, à, giống kiểu là, gợi ý cho mình cái việc mà mình quản lý công việc theo cái excel file sheet này sheet kia và cái vấn mình phải xét cái, ờ, cái thứ tự ưu tiên cho mỗi công việc của mình. Thì cái việc đó ờ, mình nghĩ là, ừm, mình cũng, a, hơi bị sao nhãng vấn đề đó trước giờ và mình hay, kiểu, gọi là lao, kiểu, là lao đầu theo công việc á bạn, tức tức là cứ việc gì ập đến thì mình muốn là giải quyết ngay. Thì, ờ, qua đây thì mình cũng, a, sẽ, ờ, thử áp dụng cái cách của bạn xem như thế nào và xét sự ưu tiên cho từng việc để làm sao mình hoàn thành công việc tốt, và có cái khoảng thời gian để nghỉ ngơi á, thì nó sẽ rất là tốt hơn.
Ừm, đúng rồi đó. Ừm. Đúng rồi đó, chính xác nè, ừm. À, vậy đó hả? Ừm, hổng sao hết. Ừm, OK. Ừm. Ừm, mình hiểu đó, được rồi. Ừm. OK nè, ngoài ra đó, thì bạn cũng có thể áp dụng phương pháp Pomodoro, tức là bạn có thể làm việc liên tục 25 phút, rồi bạn có thể nghỉ 5 phút, hoặc là làm việc liên tục 45 phút rồi bạn nghỉ 15 phút. Nghỉ ngắt quãng như vậy ấy thì cũng sẽ giúp cho cơ thể của bạn có thời gian để hồi phục nè bạn, và sau đó thì, ờ, bạn cũng có thể quay trở lại công việc và cảm thấy tươi mới hơn đó. Thì mình cũng hy vọng là bạn có thể áp dụng phần nào đó lời khuyên của mình nè, để cải thiện cái việc mệt mỏi tinh thần này nha.
Ừm, đúng rồi. Ừm, mình thấy là những lời khuyên của bạn rất là hay đó, thì mình cũng sẽ cố gắng áp dụng, đặc biệt là cái phương pháp mà áp dụng ấy làm liên tục và có thể là mình, ờ, có 1 khoảng thời gian nghỉ giữa ấy 2 việc, ờ, như vậy thì có nó sẽ, à, cái yếu tố tinh thần và sức khỏe sẽ tốt hơn. Cảm ơn bạn nhiều nhá. Chào bạn.
Chính xác quá bạn. OK bye!